طَب و و وبعدين ما يعني الموضوع ما تطورش يعني لمّا لقوك إن أنت ما ينفعش تتمرن مع الأطفال دي، هل بقى خُضت مثلًا أنت دخلت فريق بقيت تعوم في ال في الpiscine الكبير أو في حمَّام السباحة الكبير حاجة كده يعني، حصَل كده؟
آه، هي اللي حصلت إن أنا أول ما عدِّيت يعني two levels أو ليفيلين معينين دخَلت على طول في حمَّام السباحة الكبير، فده اللي فَرّق معايا خلاص آه أنا تمام ب ب ب حمَّام السباحة الكبير أنا مش طايل أصلًا الأرض ف أنا كده يعني تمام آه أنا راضي،.
إمم. حلو. أيوه. من هنا بقى أنت حبيته.
آه. من هنا كمان حتى كمان فَرَقت معايا في الأعمار، إن الأعمار حتى لو أصغر مني بشوية فكلنا تمام، يعني كلنا تمام يعني الدنيا تمام يعتبر ماشية تمام، لإن احنا كلنا يعتبر مش باينين.
إمم. أهم حاجة كده ما تلمسش الأرض أيوه <giggles>
آه مش باينين، مش باينين.
أيوه تمام. طَب احكِ لي أ آه. طَب ا
طالما أنا مش باين، أنا تمام.
أنا عايزاك تحكي لي بقى عن التطور الفظيع بقى أنت قُلت لي إن أنت الموضوع قَلَب معاك للغطس الحُر، فإزاي بقى يعني، احكِ لي بقى ال ال الرحلة دي كلها حصَل فيها ايه؟

أيوه فاهماك.
فخدت وقعة على ضهري الوقعة دي قعّدتني أصلًا في البيت أسبوعين.
أوف! يا خبر أبيض! وبعدين بقى كملت بعديها تتمرن والّا ح حسّيت إن هو لأ خلاص كده دي لعبة هتموتني؟
آه فهي لأ، لأ، صح حسيت إنها لعبة هتموتني وقُلت خلاص شكرًا، ده كمان
آه أصل <laughs> وقعة خطيرة بصراحة.
آه، آه. وأنا كمان كنت ساعتها الفترة دي كنت يعني يعتبر كمان عشان كنت في تقديمات في شغل وكلام من ده، فأنا مش عايز لأ، مش عايز حاجة ت تعطلني، لأ أنا ف في حُكم كل وقت، بالضبط.
أيوه. أ مش هينفع كل شوية أقع وأقعد في البيت أسبوعين 3 وأنا بادوّر على شغل ف فكويس كان قرار سليم.
آه.
طَب وقُل لي بقى ال أنت قُلت لي في 2 دي واحدة.